D'accord et admettons que, bah, après que tu aies déposé, heu, ton fils, tu aies une il y a une pers une mère de famille, qui vient discuter un petit peu avec toi et en termes de tenue, on va dire que tu es pas à ton avantage, tu as choisis le côté, ouais, le jogging que tu m'as décrit et cetera. Est-ce que ça te pose absolument pas problème, tu seras bien dans tes, heu, baskets pour le coup à parler avec une une femme qui, elle, s'apprête à aller travailler, donc qui est déjà habillée, maquillée et cetera, ou t ce décalage, ça peut te gêner?
Mmh. Moui, d'accord. Mmh mh. Heu, non, ça me gêne pas, parce qu'à partir du moment où je sors comme ça, oui, c'est que je sais que, heu, même si je tombe sur quelqu'un qui est très apprêté, heu, il y a aussi des tempéraments, il y a des personnes qui aiment s'apprêter coûte que coûte et qui sont prêtes à se lever 1/2 heure, 3/4 d'heure avant pour avoir le temps de de s'habiller ou de se maquiller et et respect à elles, parce que c'est absolument pas une discipline que je m'impose, donc non, ça crée pas de décalage, heu, c'est pas du tout quelque chose qui me qui me dérange.
Non? Mmh. D'accord. D'accord. D'accord. OK, donc tu peux te avoir une conversation et ça te pose pas problème que OK et heu et chez ouais.
Oui, tout à fait, ça peut être un sujet de rigolade, heu, si jamais, heu, je peux le dire très, heu, très honnêtement en disant: «Ouh là là, toi ton fils il doit beaucoup mieux dormir que le mien parce que tu es beaucoup plus apprêtée», heu, voilà, ça peut être un sujet de plaisanterie, oui.
<laughs> D'accord, tu le prendrais avec beaucoup d'humour et et de légèreté. D'accord. Et chez toi, quand tu vu que tu travailles, tu m'as dit, ouais, que tu travaillais chez toi, il y a q aucun moment où il y a une webcam où tu discutes avec des des clients, des partenaires? C'est uniquement sans sans visage, heu, enfin, tu montres jamais ton visage, même que tu travailles de chez toi?
Complètement. Complètement. Mmh. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai aucun moment de la journée, heu, qui peut avoir, heu, une vidéo. Donc, heu, c'est soit, heu, soit les des réunions, heu, mais elles sont uniquement audio, soit des un travail que je fais moi, heu, d d d'ordinateur et dans ce cas-là, je je vois ni j'entends personne, donc c'est sûr que ça m'enlève aussi ce côté, heu, travail, heu. J'ai vraiment absolument aucune contrainte de de de de de style vestimentaire tout au long de la journée, heu, quand je bosse.
D'accord.